もう、それ送ったら、もうすっごく喜ぶような気がします。
<chuckles> あんなんというか、ほんとの喜びを実感できるかもしれないですね、なんかね、うん。
ああ、それもいいですね。なんかこう、大喜びする顔が見たいので、うーん。
うん、うん。<chuckles> なるほど。うん。あとはね、何ですかね。うん。おさしゅビールとタバコでしたっけ？お好きなのはね。うん。はい。
うん。 そうなんでよね。タバコはでもなんか体に悪いし、ま、お酒もそんなに良くはないですよね。
うん、うん。 まあ、確かに、で、お酒はね、先ほど、あの、グラス？もう、あの、プレゼントしたことがあるっていうことだったので、うん。
はあ。 そうですね。うん、ふん。
うん。 とはなんですかね、結構、うーん、ま、でもね、喜べばなんでもいいってことだったのでね。まあ、別に物とかね、あの、消耗品とか食べ物とか、そういうのはジャンルは問わずっていう感じですかね？
うん、うん。 うん。 ああ、でもなんか、高いなんか、食べ物とかは送りたくないですね。
うん。 あ、送りたくないんですか？うん、うん。
なんか、一瞬で、も、なんバクバクって食べちゃうんですよ。
<laughs> そうなんですね。やん、なるほど。
なんか味わって食べてない感じがするので、なんかもったいないって思っちゃうんですよ。
ああ、はい。 うんうん。なるほど。結構じゃあなんでも食べ物は、ね、あの、なんでも美味しくバクバクっと食べ食べる方なんですか？あ、うん。うん、うん、うん。
そうなんですよ。なんかね、子供とか、そうなんですけど、なんか高いものあげても、なんか「ふん、そうなんだ」みたいな、そんな感じで、ありがたみもなんか、バクバクで食べちゃうじゃないですか。ああいう感じがね、父親にもこうありまして
うん。 うん。 はい。 うん。 <chuckles> なるほど。はい。 うん。そうなんですね。
で、母と一緒に「なんか、安物でも高いものでも一緒だから、高いもの食べさせたくないね」っていっつも話してるんですよ。
うん。 うん。 <laughs>

ああ、なるほど。
うん、疑っちゃってるんですよ。「ほんとかな？」みたいな。うん。
うん。 あ。 <chuckles> そうなんですね。うーん、ま、でも確かに、ま、ほんとに嬉しいんでしょうけど、なんというかね、いつもおんなじ感じの反応だと、ね、そう、「ほんとかな？」って思っちゃったりそうですね、うん、うん。
うんうん。 うーん。 で、しかもその父なんですけど、なんか血は繋がってないんですよ。
はい。 ああ、そうなんですね。うん。
なんですよ。なので、「うーん、いや、これは本当に喜んでいるのか？気を使われてるんじゃないのか？」みたいな、そう、ね、勘繰ってしまってるんところがあるんですよね。
うん。 ああああ。 あ、そうなんですね。うん、うん。うーん、なるほど、じゃあ、お父さんあ。
うーん。 ね、一応、ん、た他人といえば他人なのでね、うん。
あ、<chuckles> なるほど。ええ、そうなんですね。
うん。
何か、その、お父様の趣味とか好きなこととか何か、ね、ビールはお好きなようですけど、他にもあったりしますか？うん、はい。
そうですね、ビールとえっとタバコと
うん。
ええ、ゲームですね。うーん。
あ、ゲーム好きなんですね。 へえ、一緒にやられたりはとかはあるんですか？
そうなんで ああ、それが、あの、パソコンのファイナルファンタジーっていうゲームをするのが好きなんですよ。
うん。 <chuckles> あ、そうなんですね。
うーん、なんかオンラインのゲームなのかな。うん。
ああ、確かにありますよね、パソコンでオンラインのやつね。ふん、うん。
そうなんですよ。で、私も一緒にしようと思ったんですけど
はい。
いや、なかなかちょっと重たいゲームだったので、私のパソコンではちょっとついていけない感じだったので
うーん。